آه، ك خلّيني أرجع لك قبل ما نروح ل قبل ما نروح لل ل ل ل ل للمسلسل التاني، ف في لن أعيش في جلباب أبي، <tsk> يعني آآ الدَخلة بت هل هو من المسلسلات اللي من أول من أول لقطة كده، من أول shot، من أول حلقة يخطفك والّا المسلسل اللي محتاج إنّك تستنى عليه تصبر شوية يستوي يستوي كده وبعد كده تتفرّج عليه هي هيودّيك في حتّة حلوة؟
حلو أوي. ماشي. بُص، هو المسلسل بدايته الصراحة حلوة، ليه بقى؟ عارف أنت المسلسلات اللي هي بتبدأ باللي هو واحد ما عندوش حاجة وإن هو م زي ما بيقولوا إيه، آآ ما كانش معاه حاجة آه بالضبط، ما كنش معاه حاجة، معدوم، معدوم، فالواحد من أول حلقة حرفيًا بيكون مستني يعرف التطوّر، فالمسلسل بيشد بقى من هنا، واحد معاهوش، واحد بتاع، لسّه يعني إيه، لسّه عايز بيبني حياته، فبقى هي هنا النقطة، هي النقطة هنا بقى، هي الحتّة هنا الحلوة إن هو حرفيًا الواحد بيبدأ إن هو يعيش مع الشخصية لدرجة إن هو ب يعني بجد بي بيتطوّر معاها، يعني بتتطوّر مع الشخصية في كل مرحلة، آه المسلسل قديم على فكرة وتت وتستغرب إن تلاقي حد يحلّله، بس المسلسل ده لو الواحد حلّله من كذا جانب هيلاقي فيه مميزات كتيرة جدًا، يعني بأمانة.
إمم. مكحوت آآ معدوم، معدوم، بيقولوا معدوم. <laughs> أيوه. اهم. حلو. آآ ي صحيح. اهم. ط طيب لو قارنّاه لو قارنّاه بمسلسلات زي دلوقتي أنت بتاب بتتابع مسلسلات دلوقتي والّا مالكش فيها أنت بتحب القديم؟
إمم. آه أكيد، أكيد، أكيد طبعًا، ليّا في القديم، بس برضه باتابع دلوقتي.
طيب هل في مسلس حلو، هل في مسلسل قريّب منّه اليومين دُول؟
آه بُص، هو مش قريّب منّه أوي، بس أنا يعني أنا من نوع برضه اللي لازم الواحد يتطوّر عليه، بس أنا لو أنا أقول لك مسلسل مثلًا اتفرّجت عليه الفترة دي وعجبني جدًا، فهو مسلسل مثلًا المدّاح. المدّاح بييجي كل رمضان ولحد دلوقتي ما خلصش أصلًا، يعني بسم الله ما شاء الله كل سَنة ي يعيدوا موسم جديد. المسلسل ده يعني ما أقولكش، حلو، ده بتاع حمادة هلال، مُمثّل برضه مصري.
إمم. إيه هو؟ آه، المداح، حلو بتاع مين طيب؟ إمم. طي طيب هل هو م style برضه ال ال الشخص المعدوم اللي بيكبر وبيحس إن والّا نَفْس نَفْس style اللي لن أعيش في جلباب أبي والّا style تاني؟
آآ آه. لأ، لأ بقى لأ، لأ، آه، صدّق أنت فكّرتني، آآ كويس أنت فكّرتني دلوقتي، حمادة هلال فعلًا عمل مسلسل بقى يمكن أحلى من المسلسل ده بكتير، أنا شايفه أوي من وجهة نظري ونَفْس طريقة برضه لن أعيش في جلباب أبي، اسمه طاقة القدر. المسلسل ده أنا فاكره ليه، آه. المسلسل ده بيحكي برضه نَفْس القصة كده إن هو كان معدوم أو ما كنش في حاجة، بس هو الفكرة إن هو والده توفّى من وهو صغير، ما كانش بقى قصة يعني اللي هو اسمه إيه ده، نور الشريف. هو والده توفّى من الأول، فهو كان شايل الأسرة بيته وعيلته وبتاع وكده. فحرفيًا هو يعني كان ليه صاحب مقعّده في بيته وكده وبتاع، يعني أواه، يعني إن هو كان مسافر أو كان جاي متغرّب فهو أواه وساعده وجاب له توك توك على حسابه وبتاع. المهم إن صاحبه ده يعني جِه في فترة توفّى، فهو عشان خوفًا على صاحبه راح اتجوِّز إيه، راح اتجوِّز أخته يعني عشان برضه إيه، ما ما يسبهاش كده بعيد، فهو عشان برضه إيه، أخوه برضه هو اللي وصّاه، آه.
قُل لي. إيه هو بقى طيب؟ ط طل طَب احكِ لي بقى، احكِ لي بيقول إيه ده. حلو. اهم. حلو. إمم. بس هو كان بيح كان بيحبها والّا اتجوّزها عشان خاطر بس صاحبه؟